Pas dari Laos itu benar-benar, aku dan teman-temanku tuh, nggak ngerti bahasanya sama sekali. Dan, handphone kita itu benar-benar nggak ada internetnya.
<chuckles> Oh gitu, baik.
Jadi itu Iya kita benar-benar kayak lagi ada di negeri antah berantah gitu rasanya. <chuckles>
<laughs> Iya, bingung pastinya kan. Oke, terus terus gimana tuh? Heeh.
Iya benar, bingung banget. Nah, terus kita tuh ketemu 1 orang, jadi ada, orang yang duduknya di belakang temanku tuh pas itu. Nah, kayak ngeliatin kita terus, mungkin kan karena kita beda ya, jadi
Heeh. Oke, heeh.
kita pakai kerudung semua gitu kan. Nah, dia kayak penasaran gitu, awalnya sih kita takut ya ngeliatin kayak, "Kok orang itu kayak ngeliatin kita terus sih?" gitu.
Betul betul. Heeh.
Nah terus takut tuh awalnya. Sampe kita sholat aja diliatin gitu kan.
Oh ini berlangsung lama gitu dalam misalnya dalam perjalanan, eee, di bis ya, kalau tadi nggak salah gitu?
Terus ya udah lah. Iya benar di bis, jadi kita sampe sholat tuh duduk di bis.
Dari bis Oke, jadi, eee, orang ini, orang asing ini, eee, ber ber-travel bersama Mbak di mungkin transportasi umum gitu kan, oke, terus terus gimana tuh? Menarik nih.
Iya, benar banget. Nah terus habis itu tuh, kok diliatin terus. Nah akhirnya, untungnya teman saya itu tipe orang yang ekstrovert parah gitu. Jadi, kalau ada yang liatin, ya udah diajak ngobrol aja gitu, walaupun nggak ngerti bahasanya, benar-benar pakai bahasa isyarat aja itu gitu.
Heeh. Oke. Heeh. <laughs> Menarik menarik, nah terus gimana?
Nah, terus sampailah kita ada di perbatasan nih, perbatasan antara Laos dan Vietnam gitu kan. Kita disuruh turun lah, kita bingung tapi, "Ini kan belum sampai, kenapa?" karena kita turunnya itu kayak di warung gitu Kak, jadi kita diturunin di warung.
Heeh. Iya. Baik baik. Oh, jadi ada rasa waswas mungkin ya? Oke.
Benar banget, kita takut banget itu di situ. Karena waswas gitu kan, kita cuma pandang-pandangan tuh bertiga. Jadi aku dan teman-temanku tuh, pandang-pandangan bertiga. Nah orang itu yang ini masih pakai bahasa isyarat sih, jadi ngomongnya tuh pokoknya pakai bahasa isyarat. Eee, "uh uh" gitu, jadi nyuruh turun tapi tangannya tuh gerak-gerak gitu loh Kak, jadi kayak iya, istilahnya ya, kalau diterjemahin tuh "Ayo turun turun," gitu. Terus akhirnya kita ngikutin lah turun gitu, terus ternyata
Baik, terus gimana nih? Heeh. Heeh. Heeh. <chuckles> Oh gitu ya iya, pakai bahasa isyarat. Iya iya iya.

Jadi nih Kak, waktu itu, sempet ini sih Kak, apa ke bapak itu juga kan kami kasih sesuatu ya gitu kan, kami kasih oleh-oleh gitu kan terus bapak itu bilang, "Enggak usah enggak usah" gitu kan, "enggak apa-apa saya seneng kok" istilahnya kayak gitu tuh dia bilangnya.
Iya. Iya. Oke. Heeh. <chuckles> Oh gitu ya? Walaupun pakai bahasa isyarat ya? <chuckles>
Iya walaupun gak ngerti <laughs> pake bahasa isyarat, iya biar dia dia terus-terusan bilang enggak usah nah kami tuh bilang, "Enggak ini buat keluarga bapak enggak apa-apa makasih banyak udah nolongin kami" gitu kan ya ngomongnya terbata-bata, "for your son your son" kayak gitu kan <chuckles> jadi, bawa-bawanya tuh, eee, keluarganya gitu jadi untuk keluarganya gitu.
Heeh. E Iya. <sniffs> Iya. Oke. <chuckles> Oke oke oke baik, nah dalam konteks perjalanan ini, eee, travelling kan, eee, bagaimana Mbak, melihat nih perbedaan antara bantuan yang bersifat profesional misalnya dari polisi atau dari guide hotel, dengan bantuan yang bersifat spontan yang dari warga lokal, misalnya, eee, bantuan profesional ini, eee, yang, eee, sifatnya transaksional gitu kan terstruktur dan, bantuan spontan itu mungkin lebih tulus gitu, nah, bagaimana Mbak, melihatnya nih perbedaannya?
Kalau saya sih melihatnya bantuan transaksional itu pasti, yang pertama kali dicari ya Kak, ya karena itu kan
Heeh heeh, iya.
benar benar istilahnya, iya, iya pasti ada dan, iya bisa dipercayalah gitu kan awalnya kan kayak gitu kan Kak, jadi kalau mau tersesat ya apa nyarinya kantor polisi gitu kan, nah tapi iya betul, eee, entah di kantor poli polisi atau pas di terminal gitu itu yang nyarinya loket yang bener-bener di loketnya, enggak enggak sembarang orang kita tanyain gitu kan Kak, nah itu bener-bener yang pertama dicari sih nah kalaupun
Aksesibel gitu ya? Pasti ada gitu kan? Oke, heeh, betul. Imigrasi tadi ya, heeh. Iya. Heeh. Iya iya iya iya.
udah nggak ada banget gitu ya, itu baru, eee, biasanya tuh, kayaknya malah turis turis yang ini deh Kak, punya wajah-wajah bingung yang akhirnya ada yang ngedeketin itu pun harus pilih-pilih gitu kan harus tahu, ini orang beneran enggak nih mau bantuin itu agak tricky sih agak sulit gitu.
Iya. Heeh, gimana? Heeh. <laughs> Iya iya. Iya. Eee, baik baik nah, eee, ini kan, eee, Mbak, di negeri orang, eee, sudah dibantu dengan orang lokal, apakah Mbak, sampai sekarang ada apa ya ada merasa masih berhutang gitu kan ada ada rasa ini, eee, ingin, eee, membalas imbal jasanya, dan, eee, kalau memang ada perasaan itu, eee, bagaimana dari Mbak sendiri, eee, melepaskan perasaan itu agar, eee, enggak jadi beban yang psikologis gitu?

Ternyata gimana?
Di situ, kita dimintain paspornya gitu kan, sama calo kayaknya.
Waduh! Ini ngeri nih, diminta paspor nih. Terus gimana nih, Mbak?
Iya, jadi, kita kan takut ya, kita masih pegangin saja. Nah, orang itu tuh kayak, ada di deket kita terus jadi bilang
Betul.
eee, masih dengan gerakan tangan ya, istilahnya kayak, "Enggak apa-apa enggak apa-apa," gitu, "kasih aja," gitu, "kasih," gitu. Terus akhirnya dikasih lah, terus kita juga dituntun. Diajak, "Ayo, ayo, ke kamar mandi," gitu kan, Kak. Tapi dia masih enggak ngomong.
Eee, buas tantangan, oke. Iya. Heeh. Waduh, ngeri! Heeh heeh.
Jadi benar benar pakai bahasa isyarat gitu. Terus, dituntun ke kamar mandi, kita dikasih sikat gigi. Disuruh si gosok gigi dulu, terus kalau mau ke kamar mandi, suruh ke kamar mandi, gitu Kak.
Oke. <laughs> Weh Heeh, menarik. Waduh ini betul betul enggak diduga kan, eee
Iya benar, jadi benar-benar dituntun banget sama orang ini, gitu.
Oke. Jadi kan, eee, de saya ini, asumsi saya di awal lume eee, menariknya kan asumsi saya, ini orang yang di bus ini, orang yang apa ya, yang apa ya, a ada intensi atau pingin buat masalah dengan, Mbak, gitu, eee, yang saya ikuti dari tadi. Apakah ini salah paham saya gitu? Heeh.
Nah, terus Iya, awalnya kan ukurannya gitu ya, Kak.
Jadi bagaimana tuh? Apakah orang ini punya niat bu buruk nih yang, eee, pakai bahasa isyarat nih, atau mungkin ini orang yang mau membantu? Ah, gitu.
Nah, awalnya gitu.